Hoje eu tô buscando um conselho, porque eu tô com um uma dificuldade muito grande em eh, assim, em comprar as roupas certas, assim, adequadas pra cada cada lugar que eu vou, assim, eu tô com muita dificuldade porque eu tenho sempre a tendência de comprar o mesmo tipo de roupa.
Entendi. Eu tô aqui para te ajudar! Mas qual é a a tua dificuldade, eh, é escolher o estilo, é a marca, é a questão do preço ou o ambiente que você tá pretendendo ir, você fica na dúvida do que escolher?
Então, é um é uma mescla, né, porque, assim, eu e eu vivo num lugar que é muito quente então, eu, a a tendência é quando eu tô fora do trabalho, é ficar de bermuda, de camiseta, de chinelo, bem à vontade, e eu ando eu adotei esse estilo. E assim, a minha esposa muitas vezes ela reclama, porque ela fala: "Poxa você tem que tá um pouco mais arrumado". Às vezes a gente vai num num encontro religioso, ou vai assim em alguma coisa na casa de amigos, ela fala: "Poxa você, às vezes, você tá muito mulambento!" Ela fala, e aí eu
Ok. Fica bem à vontade, sim. Sim tá muito acaba indo muito simples, né, fora do, fora de contexto, digamos assim.
Sim ela porque, minha esposa ela fala assim, ela fala: "Se eu olho pra você e olho pro seu filho, vocês dois se vestem igual." Eu falei aí eu falei pra ela: "isso é bom, né, porque, então o meu filho tem muito com a ver comigo né?". Ela falou: "sim, mas seu filho deveria ter muito a ver com você há 20 anos atrás, não hoje né?". Então ela ela acaba assim aí a gente, aí eu falo: "tudo bem", então assim, ah, se tem muita roupa esportiva, muita bermuda, muita camiseta de de de grupo de música, de grupo de rock vo, então ela fala: "vamos comprar". A gente eu moro num lugar onde tem muitas lojas, tem muita opção, tem é mu é muitos outlets assim, coisas assim realmente que você encontra boas e baratas, né? Aí eu falo assim: "tá bo". Hum.
Entendi. Entendi. E você sim, e você gosta de comprar mais pessoalmente, né, indo a lojas físicas ou costuma comprar também on-line?
Então eu eu roupa, eu sou old fashion, assim, eu gosto de comprar pessoalmente, eu gosto de experimentar
Experimentar, ver, tocar, né?
Sim, pra ver se tem e muitas vezes você vai num lugar, tem muitas lojas aqui que você dá uma garimpada, são lojas que têm muitas coisas, e sempre você acha alguma coisa que você fala: "puxa, olha achei, que legal isso aqui, super barato, tal". Mas uga a gente tem problema muito grande, porque quando a gente vai comprar roupa junto, minha esposa fala: "vamos lá que eu quero comprar uma umas bermudas e um uma uma uma camisa alguma coisa assim", eu falo: "tá bom". Aí eu chego assim eu falo: "olha", vejo uma camisa, "ó, que legal vou mostrar pra ela!". "Olha essa camisa", aí ela fala: "nossa, horrível!". Aí eu falo: "tá bom". Aí ela fala: "olha, achei isso aqui pra você", eu falo: "puta, nem a pau que eu vou usar isso!" então, eu eu porque as coisas que ela acha, eu me eh você tem aquela sensação de tá fantasiado. E as coisas que eu acho legal, que eu me sinto bem, ela fa é mais do mesmo e é o exatamente o que ela não quer que seja comprado.
Ok. <laughs> É, vocês tem um estilo um pouco, bem assim distinto, né, um do outro, então é difícil de casar, né?
Sim. É muito difícil.
Eh, e tem e tem alguém que pode pode ser um contraponto, que que pode te ajudar nisso ou realmente vocês vocês é que se ajudam e tentam e tentam chegar num acordo?
Uhum. É, assim, o o contraponto seria meu filho, mas meu filho é um adolescente, e assim, se a gente fala assim: "Ah você quer vamo comprar roupa?" "Vamo, vamo". A gente vai, vamos na Nike, vamos na Adidas. É é esse tipo de loja. Aqui a gente gosta de tem umas lojas assim de de de roupa esportiva, de tênis multimarcas. A gente gosta de ir lá. Só que a minha esposa não. Ela quer levar em outras lojas que quando eu vou ele tem o mesmo pensamento que eu: "Nossa papai, não". "Isso é horrível". "Você não vai usar isso". "Isso aí não". "Você não precisa". Hum.
Entendi. Entendi. E vocês já e vocês já conversaram, tentaram chegar num acordo, um um um cederem alguma coisa, o outro também em outra? Até pra que que não fique essa essa situação por muito tempo e vocês possam resolver, né, e se ajudar mutuamente?
É. A ge o o que a gente faz é assim: por exemplo nesse final de ano, cada um precisava de alguma coisa, ah o meu filho estava precisando de de roupa, minha esposa, eu. Aí a gente saía pra comprar. E o que acontecia era assim: eu como a gente comprava pro meu filho, a gente comprava pra ela e a gente não comprava pra mim porque aí eu "Ah não, não quero". "Não, isso aí eu não gosto". "Eu acho que não vale a pena gastar dinheiro nisso". Então
Ok. Com essa situação Entendi.
É. E é muito ruim isso né porque acabou que eu acabei num realmente do o o que ela achou que eu deveria comprar pra mim a gente até hoje não comprou. A gente continua tentando. Ela fala: "Ah vamos em tal lugar". "Olha, tem tal loja não sei o quê". E a ge e a gente não chega num consenso, e o o que meu filho precisava, a gente comprou, e o que ela precisava e o que ela também não precisava a gente comprou. <giggles>
Hum. Que situação. Normal. Eh, eu entendo. Eh, realmente é é muito complicado, mas já que eles dois conseguiram chegar num num denominador comum, né, e e resolver a questão deles, tente também conversar com ela quando for for possível e colocar o teu ponto e pedir a ajuda dela. Mas também ela entenda o teu gosto e vocês tentem entrar num num acordo até pra que vocês possam passar bons momentos em família, no shopping, comprar a roupa que vocês gostam, tomar um sorvete, sair pra almoçar, pra jantar, ir no cinema. Fazer coisas assim em família que é muito bacana. O conselho que eu posso te dar é até pra que possa ser mais mais aprazível né e e e bacana o passeio, é que você tente que chegar num acordo com ela. Faça essas ofertas, co como eu te falei. Sai pra almoçar, pra jantar, depois das compras. E mas que ela tente também entender o seu lado e um pouco do seu gosto.
Uhum. Sim. Uhum. É. Uhum. Sim. Sim. É, então É o Eu acho que é um bom conselho que você tá falando porque a gente acaba, assim, eu posso ceder um pouco né e eu falo: "Olha, tudo bem. Vamos lá, vou experimentar o que você tá De repente, eu até venho "Oh, eu acho que dá para usar". Eu posso Eu estava até quando você estava falando pensando: eu posso ceder um pouco as coisas que ela quer que eu compre e eu falo tá bom. De repente eu compro e eu uso quando eu tô com ela. "Ah, olha, a gente vai a gente né, a gente vai em tal lugar". Tá bom. Então aí eu vou com a roupa que ela comprou. E quando eu tiver mais a gente tiver mais à vontade, a gente "Ah vamos tomar lanche só à noite", aí eu vou do jeito que eu gosto. E de repente isso tentar fazer esse esse meio termo, né pra É uma é uma boa ideia isso que você falou.
Sim. Isso. Uma boa ideia! Uma boa ideia realmente. Sim. E, ou também, você dá 2 opções a ela. "Oh, eu gostei dessas 2 coisas aqui". "O que que o que que te agrada mais? "O que que você ficaria feliz?". "Eu gostei dos 2". "Qual você quer que eu leve?" Entendeu? Que aí você vai tá jogando o estilo que você quer que ela escolha, né, que você gostou realmente, e ela vai vai escolher, vai Por mais que não seja tanto o estilo de roupa dela, ela vai escolher um dos 2 ou até mais de uma opção se você passar para ela.
Uhum. É. É porque Uhum. Olha, isso é uma é uma é uma boa ideia, porque dessa forma, né, eu vejo algumas coisas que eu acho legal, dentro do da assim do do que ela quer que eu compre. E eu jogo a escolha pra ela, né? Eu falo: "Olha, escolhe você". "Qual dessas que você acha que é mais legal?". Dessa forma, não é assim "o que você achou?". É "qual dessas é mais legal?". Porque aí ela vai olhar e vai putz ela vai fazer a escolha. Então, quando você joga a escolha também Olha, isso é uma ótima ideia!
Exato. Isso. Exatamente. Exato e É porque aí ela escolhendo, você fica mais tranquilo para para as próximas saídas porque ela não vai "Ah, mas essa roupa?", "Não gostei". "Mas foi você que escolheu". "Então, você não gostou, mas legal". Ela não vai mais falar dessa forma. Então, você vai ficar muito mais tranquilo pro pras próximas saídas e e acho creio que vocês vão se entender muito melhor nesse ponto.
Uhum. Exatamente. Olha, isso que você falou é uma coisa muito legal, né, porque sempre que eu usar, ela não vai poder reclamar, porque eu vou falar isso: "Foi você que escolheu". Aí ela vai falar: "Realmente fui eu que escolhi", e eu acho que talvez, até por ela ter escolhido, ela já não vai reclamar. Porque ela mesmo que fosse algum alguma coisa meio termo, que ela não concorde tanto ela que escolheu. Então assim, bo olha isso aí que você me deu é uma uma boa ideia, quando eu for a próxima vez eu vou fazer assim, ela vai falar: "Ah vamos escolher umas camisas polo", por exemplo aí eu vou olhar, camisas polo que eu goste, eu vejo duas assim que eu acho bom essas aqui eu acho legal aí eu falo com ela: "E aí que que você achou, qual delas que você acha mais legal?"
Exatamente. Que bom. Exatamente, aí você tá jogando a responsabilidade de decisão pra ela, e aí ela quando vocês forem sair, você não vai ter nenhum problema de de reclamação, no caso da roupa, ou da bermuda, ou do tênis e aí porque ela vai te ajudar a a escolher o melhor. Então você pode ficar muito tranquilo quanto a isso, e e não vão ter brigas e nem discussões pelo menos nesse nesse nesse campo aí, de de discordâncias que você tem que você tem com ela e vão viver muito melhor, vai estar mais tranquilo, e vão com certeza aproveitar muito melhor os outlets, sair também pra comer e e aproveitar o dia juntos que é muito bom.
Uhum. Sim. É então, você vê dessa forma, acaba sendo uma coisa se eu transformo uma coisa que é ruim, que hoje é ruim quando ela fala assim: "Ah vamos dar uma olhada". Tanto que assim você vê todos assim no Natal agora, todos eles o que eles precisavam fu eles compraram e eu não comprei nada porque eu não concordava com nada, não tinha tido esse insight assim, né, olha, vo de escolher alguma coisa e jogar pra ela e falar: "Olha escolhe". Então ef era uma coisa ruim porque sempre ficava frustrante, eu via às vezes eu achava, putz eu achei isso muito legal: "Olha, esse aqui é legal", ela fala: "Não, esse não é legal isso você já tem", ela falava: "Você já tem roupa assim, então você não precisa, é igual as que você tem". Então aí eu falo: "Poxa..." então eu falava, ah, eu me irritava: "Ah deixa pra lá então depois a gente vê".
Sim. Claro. Entendi. É, acaba cansando e desistia da daquela situação. É mas essa essa situação você vai deixar a a opção de decisão na mão dela, e aí, creio que que você vai ter mais mais sucesso na na decisão da roupa e vai ter vai conseguir realmente fazer as compras que você precisa.
Sim. Realmente, olha essa você me deu bons insights e principalmente esse é o é o principal, né, porque eu vou conseguir transformar e até conseguir incutir umas algumas coisas que eu goste mais no meio e transformar isso, como você falou, em vez de ser uma coisa pesada fic numa coisa prazerosa, um passeio em família e uma coisa muito mais leve. Olha assim, muito obrigado, viu, pelos seus conselhos.
Exa Imagina, fico feliz em conseguir ajudar. Espero que que vocês consigam aproveitar mais momentos em família, no shopping, em outras situações também e precisando, eu tô aqui pode sempre contar comigo.
Ah, muito obrigado, até uma próxima, viu.